あ、えっと、先に染み込ませておくのがいいと思うんですけれども、匂いは別にはい、あの、お好きなもので何でも構わないので、例えば、ま、スプレータイプのものがあったらシュっとかけるでもいいですよね。で、あの、そのままチンしていただければ匂いもちょっと強くなりますし、あの、温かみもあって、目目にもさだから、ま、鼻にも効いて、ま、リラックス効果は高くなると思うのではい。
うん。 あ、分かりました。 ああ、そか、そっか。 うんうんうん。 あ、鼻も、そうですね、なんか鼻にも効きそうですね、なんかいい香りで。あ
うーん、そうそう、お好きな香りが、もしあるんでしたら。
うんうん。あ、それいいですね。なんか、あの、心もほっこりしそうですね、それやると。
うーん。 そうですね、なので、ちょっとそれで目の疲れは取れると思いますし、もうちょっと、あの、効き目アップしたいんでしたら、事前にこう目薬をさしといてから、ホットタオルを、目の上にかぶせるとちょっと、ま、あの、いい感じに目がはい、潤むので、あの、疲れは取れますね、うーん。
うーん。 はい。 へえ、初めて聞きました。 あ、そうなんですか。 え、先に目薬を差してからホットタオル。なるほど、それは初めて聞きました。うーん。
そうなんですよ。 割といい感じになるので、ただ、今の感じだと多分、首の疲れが一番のネックかなって。これ洒落じゃないんですけれども、と思うのでうーん。
へえ。 <laughs> うーん、なんか今、私もあの、おはお話を伺ってて、あ、首？首かなってすごい思いました、やっぱり。うーん。そっか、いいですね。ちょっと、さっき、あの、思い出した、教えていただいた、思い出した、首のストレッチ運動と、あとはそのホットタオル作戦で、ちょっと、あの、目を休ませて、60度でしたよね？それうーん、かなりなんか今、考えただけでもなんか気分良くなってきました。
そこでかね。 うんうん。 うんうん。 はい。 そうですね。